Perché ho visto ho visto mi è capitato di vedere, uhm, gente
Mh.
proveniente da una certa parte del mondo che insomma un pochino ragiona così. Ma perché come noi mi mi italiani siamo molto, uhm, furbi, diciamo? C'è qualcuno che in qualche altro paese lo è.
Okay. Sì.
E quindi quando te te la vengono a fare a casa diciamo che un po' ti però, ci sono cul culture invece meravigliose dalle quali ho imparato un sacco di cose.
Okay, ho capito. Ti tocca. Sì, sì, pure io. Ad esempio, io ho conosciuto, ad esempio, anche quest'altra ragazza musulmana che guarda veramente una ragazza d'oro, e ma infatti ogni tanto, no, mi dava fastidio pure a me quando lei chiede la le traducevano il nome, no, quindi al posto di Hanan la chiamavano Anna, ma io dico che poi io glielo dicevo proprio apertamente, dicevo: "Scusa, ma se tu ti chiami così, ma perché ti devi far tradurre il nome?" Poi non è così difficile, cioè non è che dici, non lo so, è un nome proprio tutto che tu veramente là devi ave ma quello è un nome semplicissimo, abbi pazienza.
Mh-mh. Eh. Sì, no, ma la stessa cosa a me è successa con una mia collega, uhm, lei si chiama Nurine, però si fa tradurre il nome Nadi si fa chiamare Nadia, uhm, perché tutti le storpiavano il nome, a lei dava fastidio questa cosa. Quindi fa dice: "A quanto m" fa dice: "Almeno Nadia è"
Sì. Sì, ma non è giusto, perché poi appunto loro fanno
E poi magari non lo sapevano scrivere.
S allora, scrivere un conto però è un conto poi cioè, se io ti dico, no, che appunto si pronuncia così, un po' secondo me fatto apposta, no, per dire: "Tu stai in Italia quindi ti devi italianizzare." no.
Sì.